で、それは女の子同士だと危ないからっていうことで
え、みえ。
で、ま、卒業旅行だけはそのツアーだったんで行かしてもらえたんですけど
ええええええ、ん。
だから、私はその海外に行きたいから、早く結婚したかった。
うん。 ああ、そうなんですか。じゃあ、もうもう、あの、例えばそこまで、ま、親御さんがこういろいろま、感想っていうか、あの、すごい密に連絡を取って、まあ、うちょっと、おあず海外旅行はっていう風に言い含められていたとしても、ちょっと行きたくなったら、もう、あの、行ってしまうとか、そういうのはなく、ちゃんと言い付けは守っていたんですね。
ん、ない。 はい。 はい。

あ、そうですか。でも毎晩その7時とか
毎晩うん、毎晩ではないですけど、うん。でもかかってきてましたね。でもまあ、さすがにその、もう何時に帰ってきなさいとかそういうのは
ええええ。 あ、そうなん
言われなかったので、ま、留守電に「お出かけですか」みたい。<laughs>
ええ。うんうん。 はい。ええ。そうなんですか。まあでもね、親とあの疎遠な親子っていうのは忙しかったりして、あの、いそういう感じの親子も多いですし色んな形があると思うので、まあそれだけなんか、あのお母さんと密に連絡が取れてて、元気な様子がつぶさに分かってると思えば、まああの、いい面も感じますか？
<laughs> うん。 ええ。 ええ。 うん。